Слушай, а какие напитки помогают или мешают тебе спать?
Напитки, которые мешают спать- это напитки с содержанием стимуляторов, таких, как кофеин
Так, это что у нас? Кофе, да?
аурин, гуарана. Да, есть некоторый набор веществ, которые вот можно спокойно приобрести в магазине, если ты их выпьешь перед сном, то тебе гарантирована веселая ночь.
<chuckles> Так, ты это применяешь как-то? Ты их пьёшь или избегаешь? Какое у тебя к ним отношение?
Если надо работать ночью, то пью.
А, ты работаешь по ночам?
Редко, но бывает, что необходимо задержаться на ночь. И в такой ситуации- это отличное средство, чтобы себе, а, помочь эту ночь продержаться.
Ну, конечно, да. А, слушай, ну какие у тебя тогда предпочтения? Что ты пьёшь: кофе или какие-то вот энергетические напитки?
Ну, энергетики- они хоть и вредные, но очень эффективные, м, прям вот, э, буквально там, ты его выпиваешь, и после этого на ближайшие 4 часа ты точно не уснешь, это некая гарантия, даже можно сказать, есть.
Ну, то есть на тебя действует, да? Потому что, не знаю, я вот к скока раз ни пробовала, б я вообще не ощущаю разницы. Ни от кофе, ни от энергетиков. Не знаю, это вот, может быть, организм по-разному у всех реагирует. Ну, ты чувствуешь, да, что т
Ну понятно. Понятно. Но это как бы, это это это интерес, тут надо просто проверять. Вот буквально, а, понимаешь всё-таки <smacks lips> они кофеин влияет на деятельность мозга, поэтому ты, может быть, не ощущаешь разницу, надо посмотреть, как ты будешь, вот там, решать, допустим, задачи. Вот. Потому что, скорее всего, разница будет, но её можно будет увидеть только на практике.
Ну и а ты пьешь- у тебя цель вот решать какие-то задачи более эффективно или просто не заснуть?
А, ду ду Как сказать, но это работает и для того, и для другого. В целом, если там нужно чё-то делать вот полезное, да, там по раб то уть к Да, это энергетик отлично поможет. Если нужно не спать, а там бо бодрствовать, тоже по Универсальное средство.
Мгм. <chuckles> Ну, слушай, а как насчет тогда побочных эффектов? Все слышали страшные истории о том, что там от энергетиков и сердце может остановиться, и, ну, их там запрещают продавать, э, до какого-то возраста. Тоже, наверно, причина есть. Ты как к этому относишься?
Я думаю, что людям со слабым сердцем их пить нельзя. Вот. Но людям со слабым сердцем вообще много чего нельзя делать, поэтому тут как бы <chuckles> энергетики- это, наверно, не самое
Ну тут еще знать бы, у кого слабое сердце! Может быть, это выяснится тока после <chuckles>
Так диагностирование надо делать, надо п диспансеризацию проходить. Вот.
А ты делал?
<grunts> Ну, конечно.
Серьезно? Ну просто обычно Ну
Ну <chuckles> все делали, все делали диспансеризацию. Как бы там в школе ее регулярно проводили.
Ну, слушай, в школе ж там всё равно, там же не со осматривают не так досконально. Н какие-то серьезные проблемы там могут появиться и, м, позже в жизни. Всё-таки, если пока нет каких-то серьезных симптомов, мало кто делает, э, полное обследование. Ну это к тому, что с с ну, как бы сюрпризы с сердцем могут возникнуть неожиданно.
Ну Ну я не знаю. Ну я не знаю, там как бы МРТ сердца какое-то делать. Но я, кстати, не знаю, можно ли вообще его сделать нормально. В общем, что я хочу сказать: э, это риск, да, который необходимо брать ради достижения в великой цели. Шучу. А, ну, я в общем по своему состоянию смотрю как бы, у меня энергетики- они вредят только моему сну.
<chuckles> М Ну, слушай, да, потому что это тоже такое дело, если, может быть, к ним привыкнуть или вот употреблять часто, как ты потом тогда, вот ту ночь, которую ты хочешь заснуть, нормально? Ты спишь вообще хорошо? Вот когда тебе не надо бодрствовать на работе?
Ну ну сплю-то я нормально, но после энергетиков нужно, конечно, чтобы какое-то время прошло, чтобы произошел детокс.
Ну, естественно, ты их не пьешь в обычный вечер.
Да.
А, или подожди, детокс в смысле, м, м, ну Слушай, как часто ты их вообще пьешь?
Ну редко, может быть, там, э, раза 2 в месяц у меня случаются обстоятельства которые требуют требуют такой такого средства.
М, ну да тогда, наверное, нестрашно, да. Вот, э, потому что я знаю, что м многие подростки, они там их каждый день пьют, каждое утро и и да, и вечером тоже или когда в компьютер играют. Это уже да, есть повод задуматься. Ну а пару раз в месяц это, в общем-то, звучит даже если это не совсем полезно, то не так часто, чтобы навредить чему-то.
Да-да. Да. Э, ну, в целом- это именно терапевтическое средство прежде всего. Это прежде всего, а, вещь, которую я пью под какую-то задачу. Не просто так, не в качестве развлечения.
Мгм. Ну, слушай, а в остальном? Вот кофе, как ты, какое у тя отношение с кофе?
Я кофе тоже стараюсь не пить.
Мгм.
Ну, потому что, это как бы, в вот незачем, незачем. Я и так ся нормально к чувствую, если у меня всё хорошо, вот, и ничего не говорит, то я и с задачами со всеми справляюсь, и там в целом по жизни себя нормально держу.
Ну, слушай, то есть ты не из тех коо ж кому надо там литр кофе, чтобы проснуться утром, да?
Ну, ты понимаешь, литр кофе- это, считай, пол-литра энергетика. То есть это такая вещь, достаточно серьезная. Поэтому, м, я понимаю людей, которые пьют кофе, чтоб чуть-чуть взбодриться, но мне это не надо.
<chuckles> Ну, а что ты вообще пьешь по утрам?
Воду, сок, э, чё-то кисломолочное. Ну, простые такие продукты. Вот я в в первую очередь ориентируюсь на то, чтобы они были, э, именно простыми, без каких-то вот, э, добавок, которые могут повлиять на твое ментальное состояние.
Слушай, ну ты вообще, получается, здоровый образ жизни ведешь? Я думала, ты вот про энергетики будешь го рассказывать, что как ты их пьешь целыми днями. А ты, оказывается, вот да да и воду, там кисломолочные продукты. Это, ну, просто такой, идеальный образ жизни. Даже без кофе.
Может быть может быть, не знаю, я как бы такими категориями не пытаюсь это измерить. Вот. М.
<chuckles> Ну, слушай, а, может быть, для успокоения вот вечером, какие-то травки или чаи, что-то такое любишь?
Я в этом не разбираюсь, вот я слышал, что существуют какие-то, а, какие-то сборы травяные, которые могут помочь тебе в какое-то состояние войти, в более в спокойное, но, честно говоря, сам сам не применял, вот, сам не знаю.
Мгм. Ну, то есть ты не любишь там какие-то рома ромашку, там всякие вот эти такие чаи?
Ну я, м, не знаю, может быть, люблю, я просто никогда не пробовал, не разбираюсь, поэтому, э, в ответить тебе не могу.
<chuckles> Если пробовал, да, <chuckles> не не знал, что это была ромашка.
Да.
Ну, слушай, а, хорошо, а что ты делаешь вечером, чтобы нормально заснуть? Вот что тебе вообще помогает?
О, в первую очередь, наверно режим, ну и какие-то у специальные действия, которые я совершаю перед тем, как заснуть, м, там нужно, ну, настроить себя определённым образом на сон, и тогда он придет.
Так, это как ты это делаешь? Как настроить себя на сон?
Ну, надо там как-то вот свое сознание очистить от докучающих мыслей, вот. Представить себе какие-то, э, сюжеты, да, ну, грубо говоря, вот начать прокручивать в голове кино. Если ты этот навык себе поставишь, у тебя экспромтом будет получаться достаточно неплохо. Ну, я так полагаю, что этот вид деятельности он эта мозговая активность она очень схожа с мозго с тем, как мозг себя ведёт, когда спит, и поэтому постепенно ты из вот этих вот сказок, которые запускаешь усилием воли, уплываешь уже в сказки, которые, э, тебе твое подсознание во сне будет де демонстрировать.
Мгм. Ну, слушай, это на самом деле классный навык, потому что я знаю, я вот тоже иногда у меня мам включаю такие вот, э, daydream, да, как они называются, это вот грёзы такие. Но иногда они могут, наоборот, как-то даже бодрить, что если вот там зацепиться в каком-то слишком интересном сюжете, то в сложно в сон перейти, тут такой баланс нужен.
Ага. Ну баланс, он достигается тренировками, практикой. Когда ты осваиваешься с этим, то никаких проблем выстроить баланс нету. Он просто Смотри, грубо говоря, есть набор сюжетов который подходит для сна, есть сюжеты которые подходят для того чтобы там, не знаю, досуг скоротать, вот, и всё это там Е есть даже, знаешь, э, сюжеты, которые позволяют тебе это там, э, н наоборот себя как-то рас разогнать. <swallows> То есть я обнаружил что если ты допустим бежишь куда-нибудь в горку и те тяжело, да, то можно значит добавить, э, в ну, включить в своем сознании некую такую грезу, да, э. Но это будет греза не про, там, лесок, не про полянку, а про какой-нибудь, не знаю в общем, а а активные боевые действия, да. Вот, и когда ты там, грубо говоря, герой, да, он будет, м, ц центровая фигура будет на каждый твой шаг, что-то такое активное, боевое делать.
Мгм. Ага. Да, да-да. <chuckles> <chuckles> Мгм.
Это очень разгоняет нервную систему, и очень помогает продлевать нагрузки.
Ну, слушай, это прям такая дополнительная реальность, да, которой ты вот хорошо научился управлять, что это не какие-то грезы, которые возникают сами по себе и утягивают туда, куда, э, не надо, а ты вот выбираешь сюжеты, которые помогают либо взбодриться, либо успокоиться.
Верно верно.
Отличный навык. Это, я я думаю, что и фантазия нужна тут такая, но я думаю, что это не у всех вообще такая способность вот, к визуализации таким образом, ну и управлять этим не так легко. Ну классно, что у тя получается, и даже вот не надо никаких <chuckles> дополнительных напитков, у тя в голове всё, все как бы рецепты.
Мгм.
И для того, чтобы взбодриться, и для того, чтобы заснуть.
Мгм.
Ну, слушай, а вообще а чт а что-то вот, если вернуться к напиткам, что ты вообще самое любимое вот такое вот к к обеду, к ужину, что ты вообще пьешь?
Какой самый любимый самый любимый честно говоря честно говоря, не знаю, насчет самого любимого. Может быть, чай с лимоном, но я правда его давно не пил, м, что-то вообще как-то у меня в последнее время, вот я щас задумался, с напитками всё достаточно тускло, то есть я этому внимания не уделяю большого, поэтому
<chuckles>
поэтому как бы ответить те не могу.
Слушай, ну ты воду, что ли, пьешь? Или просто вот даже не задумываешься, что там что н что там наливается? <chuckles> Что что наливается, то и пьё
Не, ну у меня есть у меня у меня есть вода, у меня есть там всякое молоко. Ф вот. Так что я пью, наверно, нормально, но <grunts> здесь дело в том что, м, у меня это всё как бы там завязано на диету на спортивную, и поэтому я как бы пью в соответствии с ней, грубо говоря.
Мгм. М, а там по диете полагается что, вода?
Вода, э, ну, там, м молоко, тоже полагается, кефир. Вот, ну, конечно, самое главное- это вода.
Ну, слушай, ну это в принципе самое полезное, так что, ам, думаю, это вообще идеальный вариант, если вот не тянет на всякие эти энергетики, да, там кока-колу и всё, что к чему легко вот привыкнуть, пристраститься, всё, что обезвоживает.
Мгм. Мгм.
То есть у тебя и питание такое, правильная диета, хорошо подобрана, и всё это ты, в общем-то, делаешь по уму, м, т просто <chuckles> пьёшь то, что самое идеальное, полезное для организма, это обычная вода.
Мгм. Ну, надеюсь, надеюсь, что я прав.
<chuckles> Ну, думаю, да. И особенно хорошо, что, да, тебе не надо там, м, ну не увлекаешься какой-т м, кофе и всяким таким что мы обычные смертные <exhales> пьём литрами, доводя себя до трясучки рук. <chuckles>
Ну зачем как бы. Д да, это в целом, если до трясучки не доводить, то почему бы и не пить?
Ну да, всё хорошо в меру, наверно.
И какие проблемы? Да, да.
Так оно обычно бывает. Ну, слушай, здорово. Спасибо тогда, что ты поделился, ну, такой вот историей, рассказал, что ты вообще пьешь, не пьешь, и что тебе помогает. И даже про такие интересные фантазии, которые вот помогают и успокаиваться, и бодриться, тоже было очень интересно послушать.
Мгм. Мгм. Да, мне тоже было приятно те на эту тему ответить. <chuckles> Опыт как бы некоторый есть, поэтому, почему бы не рассказать?
<chuckles> Действительно. Ну, слушай, спасибо большое и всего хорошего. Услышимся в другой раз. Мгм. Пока.
Мгм. Пока-пока. Удачи.